Mmm, <clicks tongue> oke oke. Oh, menurut Kakak berarti apakah dari pengalaman Kakak itu ya, kalau seseorang, misalnya menghadapi situasi yang sama, gitu, Kak. Itu, eee, apa ya, tadi intensitas itu bisa menjadi jembatan yang yang, eee, apa, yang penting gitu ya, Kak? Untuk bisa menyatukan gitu. Mhm mhm.
Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Bener banget. Benar. Jadi bi kita tuh bisa, cepet belajar juga sih, Kak, sama hal-hal yang mungkin berbeda sama sekali gitu dari dunia kita sebelumnya gitu kan, Kak? Jadi, mmm, lumayan lebih cepat sih, Kak. Kalau sering ketemu, jadi lebih cepat juga belajarnya.
Oke. Mhm mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oh, ya. Oh, walaupun ini ya, Kak, ya, itu, eee, pasti mungkin kalau Kakak gimana? Eee, awal-awal tuh butuh keberanian nggak sih, Kak? Untuk karena tahu nih masih ada perbedaan, gitu ya? Yang kentara, gitu. Eee, gimana Kakak me-manage nih? Eee, apa ya? Eee, keberanian Kakak ya? Untuk bisa melalui itu, gitu? Sampai akhirnya tadi, akhirnya sangat nyaman, ya? Mhm mhm mhm.
Mhm. Iya iya. Eh. <chuckles> Mhm. Aha, ya. Akhirnya deket, gitu ya? Mmm, mhm. Di awal tuh emang aku takut, Kak. Beneran deh, aku tuh jujur aku tuh takut deh cerita sama mertua aku. Karena gaya bicaranya kayak orang marah, gitu kan, Kak. Tapi aku tahu kalau dia tuh nggak marah, gitu. Dan menurut aku ini tuh butuh keberanian dan aku akhirnya tanya ke suami aku, “Ini Mama ngomongnya emang kayak gini, atau emang marah sih sama aku?” Akhirnya suami aku tuh ngejelasin. Dia mhm. Kalau memang gaya bicara keluarganya tuh seperti itu. Dia bilang kayak gitu, kan. Dan, eee, apa, Mama mertua aku dan Papa mertua aku tuh, eee, cara ngomongnya sehari-hari tuh, komunikasinya juga memang seperti itu. Jadi bukan hal yang perlu ditakutin, gitu kan, kata suami aku. Akhirnya dari situ, oh berarti ini memang, paham nih aku dan memang ha emang kebiasaannya tuh kayak gini, gitu kan? Jadi awalnya aku takut, berusaha untuk mulai menerima sih jadinya, Kak.
Iya iya. <chuckles> Iya. Oh. Mhm. Oh. Konfirmasi? <chuckles> Iya. Mmm. Mmm. Oke.

Wah, menarik ya, Kak. Kakak, e secara, e kebiasaan dan, eee, budaya berbeda tapi mertua bisa segitu terbuka dan nyaman nih cerita dengan Kakak, gitu. Mhm mhm. Nah, itu, e menurut Kakak apa nih? Eee, s apa ya, sesuatu atau kelebihan gitu yang Kakak miliki sehingga, wah, ini, e bisa jadi kesempatan Kakak untuk lebih banyak belajar ya mungkin dari, e kebiasaan yang berbeda nih antara du du dua dunia tadi, gitu. Apa nih yang spesial gitu? Heeh heeh.
Iya. Benar banget, Kak. Mhm. Heeh. <laughs> Eee, mungkin karena aku, mmm, e karena, e mama mertua aku itu satu-satunya perempuan di rumah, Kak. Jadi semuanya tuh, eee, eee, suami aku dan adik ipar aku semuanya itu laki-laki, kecuali kakaknya yang merantau ke Medan itu, Kak. Jadi saat ketemu aku tuh kayak ketemu teman bicara, gitu, Kak, jadi bukan udah bukan antar menantu gitu tapi ketemu teman bicara yang aku paham banget kalau ibu-ibu ngomongin anak laki-lakinya tuh kayak nggak ngaruh sama sekali, gitu ya, Kak, ya. Kayak, ya udahlah lewat-lewat aja, gitu kan. Nah, akhirnya tuh punya teman sharing. Ini tuh juga jadi akhirnya ngebantu sih, Kak, untuk proses penerimaan dan, apa ya, proses jembatan gitu, Kak. Mhm.
Oh, oke. Iya. Mmm. Wow. Iya. <laughs> Mhm. Oke. Berarti walaupun mungkin caranya berbeda ya, Kak, tapi sebetulnya perasaannya sama ya, karena sama-sama perempuan tadi dan di situ yang, yang bikin nyambung juga mungkin ya, Kak, ya, cara komunikasi dan emosional juga ya dengan mertua Kakak. Wah itu, <sucks teeth> eee, pengalaman yang ini sih, Kak, menarik ya. Nah, Kak, eee, Kakak, apa tuh, eee, cara-cara Kakak ya mungkin, Kakak juga ada menempuh, eee, apa ya, eee, Kakak belajar juga nih untuk bisa memahami dan menyesuaikan diri, itu, eee, cara belajar Kakak gimana sih untuk bisa me <sucks teeth> merapatkan nih du du eee, dua hal yang bagi Kakak tadinya mungkin sangat berjarak sangat, eee, sangat besar gitu, Kak, heeh. Apa, e cara Kakak bagaimana belajar untuk beradaptasi, mengecilkan jarak itu, gitu?
Ya. Heeh, benar banget. Ya, betul banget, Kak. Mhm mhm. Mhm. Iya iya. Iya sih. Iya iya, betul banget. Mhm. Mmm, mhm. Ternyata intensitas aku menemui e mertua aku tuh termasuk juga cara yang efektif tuh, Kak. Mhm, karena mungkin pada saat itu, eee, setelah kakak aku setelah iparku merantau kan benar-benar nggak ada perempuan lagi tuh ya, Kak, ya. Nah, in intensitas aku untuk mengunjungi mertua aku tuh juga jadi salah satu cara untuk mere apa ya, mama aku akhirnya merasa dekat lagi tuh, Kak, ad perasaan ada punya anak perempuan lagi ya akhirnya tuh, Kak, dan itu mulai membantu dan, apa ya, aku paham juga sih kondisinya. Mungkin ya merek apa, mama mertua aku tuh nggak nyaman gitu kalau cerita sama anak laki-laki kan. Jadi menurut aku, insen intensitas ketemu itu lumayan membantu sih, Kak.
Mmm, oke. Iya iya. Mhm. Oh, oke. Wah. Mhm, mhm. Mhm. Iya, iya.